Eee, böyle, ma mavi oluyordu genelde veya lacivertti aslında ilk o zaman. Ondan sonra böyle bir yakalık falan takılırdı. Hani beyaz yakalık. Hı hı.
Ah, evet. Hah, evet, evet. Yok, bizim ilkokulda o yoktu galiba. Biz daha çok Evet, kravatımız vardı bizim, eee, ama kravat böyle şeydi hani, arkası lastikli gibi hani önü böyle hazır duran bir kravattı. Kravat bağlayamıyoruz diye. Sanki, öyle hatırlıyorum. Bir de gömlek ve kravat vardı. Yelek giyilirdi, eee, hırka giyilirdi sonra. Eee Evet. Vardı.
Hıı. Anladım. Evet. A, evet. Bayağı bir, iii, giyilecek bir şeyi varmış aslında. Hani sadece bir önlükle geçiştirilmemiş hani kravat falan. O kravatla ilgili bir problemin oldu mu mesela aklına gelen? Çünkü kravat, aslında, zordur bağlamak.
Hı hı. Aaa, yani aslında çok olmadı. Eee, dediğim gibi çünkü lastikli bir kravattı, hani, ilk başlarda. Sonra biraz hani işte, 5. 6. sınıfa doğru sanki böyle o biraz kravatı hani, eee, lastiksiz olması, şöyle hafif geniş bırakılması böyle biraz daha hani şey duruyordu, daha havalı duruyordu mesela. E eee, o onları mesela yapıyorduk o zamanlar. Onları çok iyi hatırlıyorum.
Hıı. Hı hı. He, evet. Evet, güzel aslında, doğru diyorsun öyle bir dönem de olmuştu, böyle hatta dizilerde falan da böyle, eee, çok gevşek bırakılırdı bu kravat belki hatırlarsın. Eee, sanırım dizi olarak Hayat Bilgisi'nde Evet, evet, evet, orada orada sonra Arka Sıradakiler falan çıkmıştı. Orada da yapıyorlardı ama orada biraz daha böyle asa asabi hani i dav asabi değil de böyle, emm, isyankâr, eee, öğrenci tiplemeleri falan çıkmıştı hani. Evet evet, doğru. Doğru diyorsun. A vardı öyle bir şey. Güzel güzel. Peki bu, eee, ımm, mesela dedin ya demin, ımm, o resmi hâlâ saklıyorum demiştin mesela. Eee, onun dışında mesela böyle yaptığın başka resimler oluyor muydu çocukluğuna dair, eee, mesela?
Eee Iıı Evet, sanki Hayat Bilgisi diye bir dizi vardı. Evet, değil mi? <chuckles> A, evet, evet. Hah, evet. Evet, evet, kesinlikle. Çok iyi hatırladım. Hı hı. Evet.